Ja, das glaube ich dir.
Und, äh, das ist und das ist halt heutzutage alles nicht mehr, leider.
Das glaube ich dir. Nein, ist es ist es auch nicht. Ich muss auch dazu sagen, ähm, ähm wie ich damals also, ich habe sehr früh mein mei eigentlich mein Hobby kennengelernt. Ähm, ich bin, ähm habe das erste Mal mit, äh, z 2,5 Jahren aufm Pferd gesessen und wusste da sofort, Reiten ist mein Hobby. Und, ähm, mittlerweile, ähm ich glaube, ich habe jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr aufm Pferd gesessen, aber es gehört immer noch zu meinem Hobby dazu, aber die Zeit lässt es einfach auch nicht zu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und die Kosten, ne? Also so 'n Pferd, das ist natürlich auch teuer, ne?
Mhm. Oh, wie toll. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen Ja, weil ich muss sagen, ich war ich bin mit Pferden, äh, das 1. Mal in Berührung gekommen auf so 'nem Bauernhof in der 4. Klasse. Das war so 'n Familienbauernhof irgendwo in NRW und, äh, wir haben da übernachtet und davor dann halt die Abschlussfahrt, ähm, mit äh, per Fahrrad gemacht. Und, ähm und da gab's dann halt so, ja, dieses klassische Pferdereiten. Also, du bist dann halt 'n bisschen um den Hof gerau gelaufen. Also, die Pferde wussten ja auch den Weg und so. Und ich muss sagen, es hat mir richtig gefallen. Also, ich mochte das richtig. Und ich habe dann auch meine Eltern gefragt, und die haben dann aber die Kosten sich angeguckt und sich gedacht: „Äh, ne, du.“
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, klar. Ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja. Ja, also, ich hatte den Vorteil, Gott sei Dank meine Oma, die wohnt, ähm, auf'm Land und, ähm
Mhm.
hm, da hatten wir halt o oder meine Schwester und ich hatten da halt den Vorteil, dass meine Oma dann halt erst 2 Ponys gekauft hatte und, ähm die wir dann halt erst mal geritten haben, weil wir waren ja auch noch nicht groß und ne? Und irgendwann, äh, waren wir dann halt doch zu groß für die für die Zwerge und, ähm
Ja, ja, genau. <chuckles> Hm, ja.
und irgendwann hat meine Oma dann gesagt: „Okay, dann holen wir jetzt einen Großen, aber den den müsst ihr euch teilen.“ Ja, aber das waren halt auch Kosten, die, äh, wirklich echt heftig gewesen sind. Ne, man ich muss dazu sagen, unsere Pferde, die haben Jahres äh, also, d das ganze Jahr draußen gestanden. Also, die hatten nur 'n Unterstellplatz, aber hatten halt die Chance, sich frei zu bewegen auf der auf der Wiese oder auf der Weide. Und, ähm, de d dementsprechend ähm <coughs> Entschuldigung ähm, mussten musste meine Oma quasi auch Heu und alles kaufen, wa w was die Pferde dann halt übern Winter zu fressen bekommen haben. Und das war halt auch extrem teuer, ne? So die Lagerung und alles, das ist schon heftig.
Ja, natürlich. Mhm. Alles gut. Ja. Ja, also, des deswegen, ähm, sage ich halt auch, dass meine Eltern sich das damals nicht leisten konnten. Und, ähm, von der Uni aus gab's auch noch mal das Angebot Reiten. Aber ich muss da auch sagen, das war irgendwie 8 Mal, 45 Minuten und das hat 400 € knapp gekostet?
Ja. Boah, das ist aber viel.